Ya, eee, var yani, eskileri de seviyorum. O metal müziğin ilk çıkmaya başladığı zamanlardaki, işte o çok eski, köklü gruplardan da dinlediğim oluyor. Eee, zaten yani, iii, ne bileyim, mesela Iron Maiden olabilir. İşte
Mesela? Hımm, evet. Çok çok başarılı, büyük bir grup, evet.
A, evet. İşte, hani, Led Zeppelin var. Led Zeppelin gerçi tam olarak metal grubu olarak anılmıyor ama, emm
I hı. Ama dönemine göre biraz daha sert bir müzik yaptıkları, aaa, kesin değil mi?
Tabii. Yani çok köklü gruplar kesinlikle. Yani, o tarz şeyleri seviyorum.
Evet, çok zamanla da yok olmamış, zamana kalabilmiş. Bu şarkıları hâlâ üzerinden 20-30 yıl geçse de dinleyebiliyorsun aslında. Yaptıkları şey gerçekten saygı duyulası ve aslında sen de saygını hâlâ onları dinleyerek gösteriyorsun bir nevi. Ne kadar güzel. Peki
Hı hı. Evet. Yani, öyle diyelim. Evet. <chuckles>
eee, bu çalma listelerini nasıl oluşturuyorsun? Yani, işte, algoritmadan mı yararlanıyorsun, eee, ritüellerden mi, yoksa teknoloji mi? Çünkü anlattığına göre çok geniş bir, eee, sepetin var, eee, konu müzik olduğu zaman. Hani, birçok tat var orada sana farklı farklı şeyler hissettiren. Kimisi senin için çok leziz, kimisi daha böyle, eee, biraz daha konforlu bir yiyecek gibi ama, eee, çalma listelerini nasıl oluşturuyorsun? Eee, hangi etmenler daha böyle etkili oluyor? Hangi faktörler etkili?
Hı hı. Doğru var. Hı hı. Evet. Yani, çalma listelerimi oluştururken, eee, birkaç şey gözetiyorum genelde: 1'incisi bazen, hani, türe göre çalma listesi oluşturabiliyorum. İşte, eee, mesela "senfonik metal" diye bir alt tür var metalde. Ona dair bir listem var. Evet, evet, değişik bir tür. Biraz daha yine enstrümanların ön planda olduğu bir tarz. Eee, orada mesela, ha, dinlemeyi sevdiğim gruplar var. Eee, onları tek tek şarkılarını koyuyorum oraya, beğendiğim şarkıları. Hani, eee, otomatik algoritmadan çok yararlanmıyorum ama, eee
Hı hı. Hı hı. Enteresan bir tür, evet. Hı hı. Anladım. Hamm, kendi zevkine ve aslında keşfettiklerine güvenerek listeler yapıyorsun daha çok, öyle mi?
Kesinlikle, evet. Yani, z tek tek benim eklediğim şarkılar var sadece. Fakat bazen, hani, şarkı keşfetmek istediğimde veya farklı bir grup, ııı, farklı bir, ne bileyim, ses keşfetmek istediğim zaman, eee, hani önerileri kullanıyorum, uygulamalarda ve platformlarda. Onlar güzel şeyler sunabiliyor.
Hı hı. Evet, tabii kullanılabilir, olabilir.

Tabii, listeler ayrı ayrı ve, eee, genelde, hani, birbirlerinin içine çok giremiyorlar. Tabii, o diğer şarkılar diğer, hani, türlerin içine çok giremiyor ve dediğin gibi her <clears throat> duruma yönelik farklı listelerim olabiliyor. Iıı, ne bileyim 90'lar Türkçe pop listem var mesela. Eee, o 90'lar Türkçe popun içerisi daha böyle hareketli ve biraz da, hani, eee, dans ettiren, eee, parçal
Hı hı. Mesela? A! Kimler var orada, böyle, Harun Kolçaklar, Bendenizler mi, ya da, böyle?
<chuckles> Ha Harun Kolçak vardı bir dönem ama sonradan Harun Kolçak'ın şarkılarını bir tık daha düşük bulmaya ya düşük derken kalite anlamında söylemiyorum onu. Kesinlikle yanlış anlası anlaşılmasın haddime de değil zaten de. <chuckles> Eee, ritim ve enerji anlamında daha farklı bir noktada bulmaya başladım. O yüzden 2. bir 90'lar listesi yarattım mesela. 2. 90'lar listemde biraz daha, böyle, eee, ritim olarak, işte, Harun Kolçak gibi biraz daha, böyle, veya duygusal yönde olan şarkılar var. İlk 90'lar listem s listemse, sadece, böyle, daha hareketli hani, eee, daha böyle enerji veren insana ne bileyim Mirkelam'ın şarkıları. Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet, tabii ki, tabii ki. <chuckles> Hı hı. Evet. Neler var? Hımm. I hı. 2 ayrı moda göre. A! Evet harika bir örnek. Ama Mirke Mirkelam hangisinde daha böyle, hani, hareketli mi? Çünkü aslında böyle, eee, çok duygusal şarkıları da var.
İşte, Tarkan'ın böyle hareketli parçaları. Hareketli. Var, var, ya orada şarkılar ayrılıyor, işte, hani, şarkıdan şarkıya ayrılıyor. Eee, ona göre <chuckles> hareketli olan 90'lar listesi veya daha, eee, orta ritimde olan duygusal olan 90'lar listesine girebiliyor şarkılar. Ha ha. Biraz moda göre listeler var, işte, ben de öyle söyleyeyim, dediğim gibi.
I hı. Hı hı. Moduna göre değiştiriyorsun o zaman. Peki. I hı. Onlara göre de, eee, zamanla artık, hani, hangi duruma uyguysa o uygunsa, onu seçip dinliyorsun anladığım kadarıyla. Peki, son olarak bir sorum var. Eee, böyle, hani, anladığım kadarıyla zaten düzenli, ne istediğini bilen, eee, emm, keyiflerini, tatlarını, ne, in hangi tadı aradığını da bilen birisin ama bu akışı bozan başlıca şeyler oluyor mu? Böyle, dikkatini dağıtan unsurları nasıl azaltıyorsun? Eee, müzik bunlarda faydalı oluyor mu?
Hı hı. Kesinlikle. <chuckles>